Kak, aku mau cerita nih, aku mau cerita, aku mau curhat juga, karena belakangan ini tuh aku tiba-tiba ngerasa kok, eee, di circle aku ya, tuh udah kayak <tsk> apa ya, udah kayak sepi banget, gitu loh Kak. Aku juga bingung, aku kayak, merisa merasa kehilangan nih aku, sosok temen-temen nih yang dulu sempat ramai di kehidupan, di tongkrongan, gitu loh Kak.
Iya. Wah. Wah, kenapa tuh Kak? Kenapa bisa kayak gitu?
Nah itu dia, makanya aku juga sekalian nih mau minta saran nih sama Kakak ya, gitu ya, karena aku bingung, eee, bingung mau apakah, kondisi sekarang ini tuh apa nih yang harus harus kupilih, gitu. Di se di satu sisi aku kangen sih dengan momen itu, gitu kan ya, kadang masih ada diajakin kita ngopi bareng, nongkrong bareng, terus tapi sekarang tuh kayak, eee, di kehidupan yang udah berkeluarga ini juga Sering fokus sama keluarga juga nih, Kak, makanya aku di sana tuh bingung banget gitu.
Oh, oke. Oh, aku bisa ngerti sih. Kakak mungkin, eee, saat ini merasa kesepian karena jarang, eee, bertemu dengan teman-teman, gitu ya Kak ya? Nah, kalau kalau boleh tahu, Kakak itu sebenarnya udah berteman berapa lama sih dengan teman-teman Kakak ini?
Bener banget Mbak. Jadi circle aku tuh dengan temen-temen aku yang udah, eee, dekat ini itu sejak SMA Kak. Sejak SMA, itu kalau udah dihitung tahunnya itu kita, eee, berteman ya, berteman itu sejak
Wow.
dua ribu berapa ya, udah lama bangetlah, mungkin 15-an tahunlah, Kak. Udah belasan tahun kita berteman.
Wow, udah cukup lama ya Kak ya. Nah, mungkin itu yang
Nah, itu dia, udah banyak banget kita suka dukanya ya.
Mungkin itu juga yang menimbulkan, eee, rasa dalam diri Kakak karena Kakak merasa menjadi kesepian dan jauh, gitu, dari teman-teman sekarang ya, Kak. Nah
Bisa jadi Kak, bisa jadi sih.
kalau boleh tahu lagi, eee, itu kapan sih Kakak merasa hubungan Kakak dengan teman-teman ini mulai renggang atau, mungkin bisa hilang kontak juga Kak ya, atau jarang, eee, saling menghubungi, gitu, itu bias mulainya dari kapan sih, Kak?
Jarang saling menghubungi itu ki udah ini sih, Kak, udah 5 tahun 5 tahun ini tuh udah sangat tidak intens gitu loh, 5 tahun, 6 tahun belakanglah, itu udah sangat tidak intens gitu loh, iya, kalaupun say hi-nya itu pun cuma ketika momen aja, misalnya momen lebaran misalnya gitu. Itu sesekali udah gitu. Memang sih mereka tuh beberapa mencar sih, Kak. Memang gak di satu kota.
Wah. Wah, udah berarti memang Oh, gitu. Jadi memang, eee, sekarang tinggalnya sudah berjauhan gitu ya, enggak di satu kota yang sama begitu ya, Kak, situasinya?
Tapi Iya. Ada ada beberapa yang satu kota sekarang, tapi tetap aja, eee, jarang ketemu, jarang ngobrol. Aduh udah gak tahu juga sih. Kadang ngelihat temu orang yang ngobrol gitu kan ya di di, apa namanya, di kafe kopi misalnya gitu kan, kadang
Oh, oke sih.
kangennya datang nih, "Wah, kayaknya aku juga pernah kayak gitu deh, aku ketawa-ketiwi segala macam." Gitu.
Oh, oke ngerti banget, paham banget. Mungkin memang ada saat-saat tertentu, eee, saat yang Kakak, eee, rindukan itu ya, Kak. Nah biasanya saat-saat yang Kakak rindukan ini biasanya pas lagi apa sih sama teman-teman?
Iya, itu, eee, nongkrong malam, Kak. Jadi, dulu tuh kadang dalam 1 minggu tuh kita ada tuh, 2 kalilah ya atau misalkan jadi, kita selalu keluar tuh jam 20:00-an ke atas, jadi kita udah, eee, udah keluar, kita nongkrong tempat ngopi. Kita ada 1 tempat tongkrongan favorit, Kak. Jadi kita di situ, gitu. Mmm, kalaupun kadang sekarang semuanya udah pada berkeluarga, ya. Nah, di sana, Kak heeh, semua udah pada berkeluarga, tapi waktu itu mah kita masih fun-fun aja, masih bisa enjoy ngumpul segala macam, gitu kan. Cuman aku juga gak tahu kenapa kenapa tiba-tiba aku pernah aku pernah coba menghubungi, tapi nggak seasik dulu, gitu loh Kak.
Oke. Oh, oke. Oke. Oke, paham banget. Nah, seperti yang Kakak ceritakan tadi, aku jadi mulai cukup tahu nih, kalau memang, eee, hubungannya tuh renggang tuh mungkin karena memang sudah, eee, dengan kehidupannya masing-masing, sudah berkeluarga, jadi, eee, cukup jarang berkontakan dengan teman-teman ini, ya. Nah, kalau aku boleh beberapa saran nih, ada yang aku mau tanyakan dulu kepada Kakak. Mmm, Kakak ini, eee, ada enggak sih kayak grup chat khusus nih dengan teman-teman Kakak yang di mana biasanya Kakak saling berkomunikasi, eee, di chat itu, gitu?
Boleh kak, boleh. Iya Ada sih ada sih Kak. Kita ada aku ada, eee, apa namanya grup wat eee, grup chat gitu ya dengan circle aku dengan temen-temen yang, yang memang, eee, udah kita tuh dekatnya tuh udah macam-macam Kak. Udah udah kayak udah kayak hampir mirip saudara lah gitu kan ya saking dekatnya gitu. Ada gitu loh. Kalau dulu chat-nya aktif banget aktif banget. Kadang, eee, kalaupun kita enggak sempat ketemu fisik kadang kita masih bisa jokes-jokes kan gitu, eee, di chat-an gitu kan ya. Eee, terus juga masih masih bisa melepas rindu itu dengan ya ngobrol lah gitu. Kadang kita juga sempat, VC bareng-bareng gitu kan. Maksudnya saling, saling sapa aja gitu.
Oke. Oke, aku paham. Sebenarnya, e yang Kakak lakukan itu sebenarnya sudah benar ya Kak tadi sudah ada grup chat-nya di mana itu kan berarti memang, eee, ada eee, perasaan ingin menj tetap menjaga si silaturahmi gitu ya Kak bisa dikatakan seperti itu. Jadi tetap ada wadahnya untuk, eee, kalian tetap berkomunikasi bersama gitu. Nah Kakak, eee, sudah coba menghubungi enggak atau kirim gitu kirim apa deh, eee, hal-hal lucu di grup itu yang bisa memancing biar, eee, grupnya tuh ramai kembali gitu dan, untuk menghilangkan kesepian Kakak juga nih Kak yang seperti Kakak bilang tadi gitu karena sepi jarang, eee, jarang bertemu dengan teman-teman Kakak itu, itu. Sudah pernah dilakukan belum Kak, mengirim kembali chat di grup?
Ah. I iya. Mhm. Kalau, eee Pernah sih, Kak. Pernah, aku pernah, eee, mengirim, apa ya, eee, istilahnya tuh mencoba ngebahas tentang memori lama lah, gitu kan, ya. Tiba-tiba aja nyeletuk, misalnya gitu kan. Pernah sih, pernah, aku ngebahas waktu itu kita punya, eee, momen lucu ketika cerita lucu, kita-kita lagi mendaki gunung, Kak, sih dulu tuh. Panda heeh, nah, cuman memang, eee, apa namanya, awalnya bisa, awalnya oke, a ada nimbrung beberapa, tapi sehabis itu udah, eee, kayaknya udah di udah di ujung cerita
Iya. Wah, seru banget, tuh.
udah, diem lagi semuanya, gitu. Diem lagi, gitu. Nah
Oh, oke, mungkin durasinya enggak terlalu panjang gitu ya, percakapan itu jadinya.
aku juga mmm mmm, juga makin bingung kan, maksudnya, "Kenapa sih temen-temen ini enggak seasyik dulu gitu, kena kenapa?" Karena aku juga pernah sih coba ngerasain introspeksi, gitu kan, apakah dia karena aku, tapi aku enggak pernah ngelakuin hal aneh sih, gitu kan, ya. Eee, kadang, eee, apalah aku udah sering juga tuh untuk nanya kan maksudnya ya temen-temen satu kota nih, gitu kan, aku paksain untuk ketemu, gitu kan. Eee, s kalaupun dia sebenarnya enggak sibuk-sibuk banget, gitu. Tanyain, "Eh, ini circle kita nih, gimana ya gitu, maksudnya kok pada diem-diem semua, mending kalau enggak ada enggak ada kehidupan kayaknya gitu, enggak ada aktivitas, ya udah kita close aja". Aku gituin, karena kita ini aja heeh, ngapain gitu kan, e enggak ada <tsk> enggak ada yang bisa kita lakuin, gitu loh. Nah, di situ makanya aku juga semakin bingung, nih, aku sempat sempat dalam kepala aku gini, Kak "Apakah memang aku harus siap nih, e ya udahlah, menyudahi aja lah circle ini, gitu loh, gak mesti aku harus paksain diri at atau mungkin aku, eee, tetap mau coba menghubungi mereka sampai mereka tetap balik lagi" karena itu selalu ada tuh, Kak, dua dua pilihan di dalam kepala aku, makanya kadang aku juga sempat, apa ya, aku bingung ya Kak, aku juga cari jawabannya juga belum nemu sampai sekarang, gitu loh, apa yang aku pilih.
Betul. <chuckles> Oh, gitu, Kak. Eee. Iya, ngerti. Iya sih, Kak, aku ngerti banget kebingungan Kakak dan kes eee, rasa, eee, cemas juga mungkin ya, dengan hubungan yang Kakak jalani dengan teman-teman ini. Tapi aku mau mengapresiasi dulu, Kakak tuh sebenarnya, eee, udah bagus tuh, karena Kakak udah ada niatan juga, ya. Kakak juga udah ada niatan untuk tetap, eee, menjaga silaturahmi dengan teman-teman ini dan, eee, ada usaha gitu yang sudah Kakak, eee, lakukan. Dan Kakak juga menyadari gitu, apa saja, eee, mungkin, eee, yang tadi Kakak introspeksi diri kan, mungkin karena memang sudah dengan kesibukan masing-masing ya, ya kan? Nah, kalau misalkan, eee, di media sosial nih, Kak, sekarang kan, eee, zamannya media sosial, nah, Kakak kayak semuanya itu teman-teman Kakak bermain media sosial enggak sih, kayak Instagram, kayak gitu?
Iya. Wah, makasih, Kak. Iya. Apa tuh apa tuh, Kak? Heeh. Main sih, mereka pada ada tapi gak terlalu palingan yang ada tuh, eee, kayak Facebook sih, <chuckles> Instagram ya, Facebook, Instagram tuh, ada Kak.
Nah. Nah iya, boleh tuh saling, eee, mulai dari hal-hal kecil, Kak, seperti, eee, mengirimkan video-video lucu itu kan bisa banget tuh memancing untung tetap, eee, berkomunikasi dengan teman-teman Kakak. Karena dengan mengirimkan sesuatu yang lucu juga juga bisa, eee, membangkitkan apa ya rasa senang atau mungkin, eee, mem-flashback jadi memba jadi flashback ke memori-memori lama gitu. Apakah itu sudah pernah dicoba, Kak?
Oh, gitu. Belum sih, Kak, belum pernah, karena memang, eee, Facebook sama Instagram sih, kadang kita komen-komenan jarang banget malahan sih, Kak. Malah kita lebih kadang komunikasinya via chat aja sih, gitu.
Oke, Kak, ngerti banget ngerti banget. Kalau itu kalau udah melalui chat sebenarnya Kakak bisa coba hubungi lagi tuh teman-teman yang di dalam kota gitu untuk bisa bertemu, eee, secara, eee, apa langsung ya, Kak, dan biar kerasa gitu feel-nya kalau ketemu langsung. Dan aku kalau boleh saran lagi karena Kakak sudah, eee, banyak introspeksi juga, eee, Kakak mungkin bisa lebih fokus juga nih ke hubungan Kakak yang sekarang sedang dijalani bersama keluarga gitu ya. Biar tidak, eee, menimbulkan terus, eee, pertanyaan tentang, eee, hal negatif tentang, eee, teman-teman Kakak itu gitu, Kak. Iya, jadi bisa fokus dengan, eee, hubungan yang Kakak jalani dan, eee, lebih bahagia dengan kehidupan Kakak sekarang sih, Kak, kayak gitu.
Boleh, Kak. Apa? Wah, bener juga sih, ya. Oke berarti kalau misalkan aku milih, berarti aku lebih harusnya aku lebih ke keluarga aja ke kali Kak, ya? Karena
Mungkin, e iya, Kak, karena mungkin, eee, yang Kakak jalani sekarang kan sehari-hari lebih sering bersama keluarga ya, Kak, ya? Apalagi di Kakak sudah coba menghubungi teman-teman Kakak tapi, eee, tidak ada jawaban gitu jadi takutnya menimbulkan hal negatif juga buat diri Kakak gitu.
Oh, iya sih, bener sih, iya iya iya. Ah, oke deh, Kak, kayaknya, eee, udah kebayang nih ke gambar nih apa yang mesti kupilih daripada ngabisin waktu kali, Kak, ya? Karena hidup juga berjalan mending aku fokus sama keluarga aku aja deh. Udah makasih banyak deh, Kak, atas sarannya. Ini, segera deh aku coba eksekusi nih mudah-mudahan bisa berhasil dan aku juga bisa nema menemui kedamaianku sendiri Kak, gitu.
Iya, Kak, makasih juga ya, Kak, udah berbagi ceritanya semoga ya saran yang aku berikan tadi bisa sedikit membantu nih buat Kakak, dan tetap semangat ya Kak, semoga Kakak bahagia selalu menjalani hidup ini.